Ciao, volevo parlarti di, mhmm, una situazione di cui, c cioè in realtà, una serie di situazioni di cui mi sto rendendo conto che mi stanno creando un po' di problemi. Ehm, si trattano cioè, sono tutte legate in realtà ai cambiamenti imprevisti. Quindi, quando succede qualcosa di imprevisto, che mi scombussola i piani e la giornata, diciamo mi crea problemi. Faccio fatica ad adattarmici, ad accettare questi cambiamenti, perché è come se si distruggesse tutto quello che costruisco in quei momenti, un po'. Sento questa cosa, e successivamente perdo, sia la motivazione, divento anche un po' frustrato, non riesco proprio a risolvere questo problema. Quindi, appunto, ti volevo chiedere se hai dei consigli da darmi, per poterla vedere almeno in un modo diverso, perché in realtà è una cosa talmente nuova, che ho capito da poco, che appunto fa parte di me, e non so nemmeno da dove iniziare.
Allora, guarda, ehm, innanzitutto parto con rassicurazione o almeno spero che lo sia, ehm, e ti dico che non sei l'unico a cui capita, appunto, di trovare difficoltà nell'adattarsi proprio, magari a dei cambiamenti improvvisi che ti anno a scombussolare un po' la giornata, la settimana, il mese. Insomma è un qualcosa che spezza con con la routine e prima vo uhm, prima ancora di arrivare magari ad un consiglio, a qualcosa che ti possa, mhmm, aiutare, volevo, uhm, immergermi maggiormente nella nella questione e capirla ancora meglio, andando sempre più sempre più a fondo. Ma nello specifico, uhm, a cosa ti riferisci? Cioè, che cos'è che, ehm, magari ti ha spezzato la routine, se c'è qualcosa in particolare, si prese si presenta con costanza e, ehm, e quando è accaduto? Se se te lo ricordi.
Allora, succede spesso, non è che è accaduto tanto tempo fa purtroppo, è una cosa che è ricorrente, perché comunque gli imprevisti succedono sempre, è come se io mi faccio dei piani e poi alla fine quei pian cioè, no non vanno mai come devono andare quei piani. Uhm, una situazione molto, molto recente, che in realtà è attuale, la sto vivendo nel presente per farti un esempio, è per esempio, uhm, appunto la situazione lavorativa, economica, che comunque sono collegate. Uhm, stanno arrivando le feste, io, uhm, ho più progetti da freelancer, perché comunque come lavoro faccio il freelancer e, oltre a questo, sono anche un artista, un musicista. Ho anche, diciamo, questa passione della musica che che seguo come progetto e sto mandando avanti e in questo mese io mi ero fatto dei piani insieme alla ria alla mia ragazza, che conviviamo, riguardo al, uhm, ristrutturare la nostra camera da letto, proprio completamente, come regalo di Natale, quindi i mobili nuovi, tutto quanto, uhm, c'eravamo anche organizzati una bella vacanza, uhm, per andare a sciare, uhm, regali per genitori, amici, eccetera e la camera da ristrutturare. Quindi, uhm, a livello economico questo mese era abbastanza, diciamo, pieno, no? Quindi dovevamo dedicare parecchi ehm, parecchie risorse, per risolvere tutto quanto. Secondo i miei calcoli c'eravamo dentro alla perfezione. Purtroppo in questo caso a livello finanz economico è successo un cambiamento imprevisto, perché uno di questi progetti che a cui avevo lavorato il mese scorso fino ad adesso, uhm, era anche uno di quei principali che doveva pagare parecchio, mi ha spostato il pagamento proprio 2 giorni fa.
Mh.
E quindi mi ha scombussolato veramente i piani, parecchio in questa direzione. E, okay, dai a livello proprio fisico, la troverò una soluzione, mi muoverò, perché comun le soluzioni si trovano. Però, mhmm, i giorni scorsi, per esempio, appena è successo questo, io sono andato giù di morale totalmente, non riuscivo più ad essere motivato, sono divesta diventato frustrato, è come se questo co cambiamento avesse rovinato tutto quello che avevamo costruito e che era andato bene fino adesso. Ehm, mi ci sono vol voluti un paio di giorni in realtà per per calmarmi, però so che in quei momenti divento molto irascibile, uhm, divento molto pessimista e quindi vorrei proprio cambiare questa cosa e riuscire ad adattarmi di più a questi cambiamenti.
Ah. Mh-mh. Guarda, ehm, mi hai fatto un quadro molto chiaro della della situazione e ed è comprensibile che tu ti possa, appunto, sentire frustrato, che comunque abbia dei momenti di calo proprio perché, ehm, c'è, ehm, un qualcosa che è andato a spezzare, uhm, la tua routine, quindi, è assolutamente fisiologico e sotto questo punto di vista voglio voglio rassicurarti. Ma, ehm, oltre alla frustrazione, ehm, hai altre sensazioni, altri sentimenti, altre emozioni che, ehm, sono presenti in questo momento, e poi, uhm, se hai delle persone o delle risorse che in qualche modo ti possono aiutare rispetto a questa situazione attuale?
Allora, altre emozioni purtroppo, <exhales> ti devo dire che mi si abbassa l'autostima in questi momenti, perché penso che comunque le cose non vanno mai come de devono andare, appunto divento pessimista dalla frustrazione divento pessimista, poi dal pessimismo perdo l'autostima e da lì sempre sempre in peggio. È come un effetto domino in in quei momenti in realtà.
È chiaro, ehm, è normale anche questo, diciamo, ehm, perché ovviamente ti lasci prendere dalla dalla dalla situazione. Allora, guarda, mhmm, ora che mi hai dipinto il quadro perfettamente, ehm, posso provare a darti qualche consiglio utile, per cercare di andare avanti rispetto a questa situazione e cercare di non, ehm, in qualche modo, uhm, andare incontro ad una confusione totale, che potrebbe anche, mhmm, generarti altre emozioni, uhm, certamente negative. Guarda, siccome, ehm, mi hai parlato appunto di un lavoro che è stato spostato, cioè, scusa, del pagamento di un lavoro che è stato spostato e quindi dell'impossibilità di colmare, o quantomeno, ehm, rispettare quelle che erano un po' la quella che era un po' la situazione finanziaria che ti eri prefissato per questo mese, io a questo punto, mhmm, inizierei a pensare già al futuro, ehm, cioè, ehm, a volte può non essere, ehm, stimolante una cosa, ma può mettere più ansia, ma in questo caso, siccome si tratta di un qualcosa che tu effettivamente dovevi ricevere, questa cosa ti devi consolare, ehm, perché in questo mese, nonostante le cose non siano andate come volevi, <smacks lips> potresti comunque, ehm, un po' stringere, ehm, la corda, no, quindi cercare di, ehm, magari limitarti nelle spese, nonostante sia in parte anche non, uhm, non bello dopo un un lavoro magari intenso che ha richiesto molto tempo, devi pensare che, ehm, poi il prossimo mese, quindi a gennaio, ti troverai, ehm, nuovamente a, ehm, gestire una situazione del tutto nuova, perché non te l'aspettavi, e le entrate effettivamente ti arriveranno il prossimo mese, e potrai programmare anche qualcosa di diverso e recuperare il tempo che invece adesso credi che tu stia sprecando.
Certo, potrebbe comunque essere una una buona direzione questa, però appunto io ti davo quest'esempio, così perché è successo ora, però diciamo il mio obiettivo è quello di, mhmm, riuscire ad essere ad avere più autocontrollo su quelle emozioni proprio che succedono in quei momenti, no, del genere, quindi quando succedono imprevisti, perché secondo me è lì il problema, perché mi hanno così tanta influenza su di me in quei momenti, che mi buttano proprio giù di morale per qualche giorno, mi chiudo proprio dentro di me, finché e quindi perdo anche tempo, poi mi ci rivuole sempre più tempo per rialzarmi, riprendere motivazione, quindi è quello che vol vorrei magari proprio risolvere.
Okay, per quanto riguarda quello invece, ehm, farei più un lavoro, uhm, legato magari alla, mhmm, alla respirazione. Qui in quei momenti, quello che, ehm, diciamo prevale maggiormente è l'ansia, e molto spesso, uhm, l'ansia seppur, mhmm, respirare sia un <chuckles> una una cosa quasi meccanica, a cui non facciamo caso, è importantissimo, e soprattutto quando arriva l'ansia e quindi, ehm, la difficoltà nel gestire determinate situazioni, <tsk> il respiro si spezza, e diventa anche più difficile riuscire a ragionare proprio per una questione di ossigeno no, che arriva, ehm, al cervello. Quindi fossi in te proverei innanzitutto a a calmarmi, nonostante si tratti magari di una notizia che ti ha stravolto la routine, attraverso la respirazione, e farei esercizi di respirazione, ehm, di qualche minuto, per cercare di ristabilire un equilibrio proprio in interiore inizialmente, per poi, ehm, passare ad una pianificazione, quindi mettere nero su bianco, uhm, cosa è successo, quindi scriverlo, appuntartelo perché definirlo è il primo passo appunto per cercare di, ehm, convivere, di combattere con situazioni del genere; lo definisci nero su bianco, e provi a stabilire, sempre nero su bianco, quelli che sono gli obiettivi, rendendoli così, beh, realistici, quindi tangibili, e non qualcosa di astratto, che magari in quel momento di tensione può sembrarti qual un un qualcosa di utopistico. Quindi proverei a fare in questo modo, e credo che questo, uhm, possa aiutarti ad avere anche una visione differente delle cose e, ehm, e anche di te stesso, perché poi pian piano, ehm, metti dei mattoncini, no, rispetto a queste situazioni che, ehm, riesci ad affrontare sempre meglio.
No certo, io ti ringrazio veramente tanto, soprattutto per questo consiglio che sicuramente, uhm, metterò in atto, uhm, in situazioni del genere. Sicuramente mi mi aiuterà, quindi ti ringrazio, prima di tutto per avermi ascoltato e per avermi fatto fare chiarezza su su questa problematica. Grazie ancora per i consigli e niente, ti saluto.
Guarda, io spero che questi consigli possano ritornarti utili, e e poi ricordati sempre che ogni volta che tu vorrai, quando sarai in difficoltà, io sarò sempre pronto qui ad accoglierti, quindi a presto.
A presto.